طَب خلّيني الأول أعرف منّك هو أنت هدفك اللي أنت حاطّه ده هدف دراسي مثلًا والّا والّا حاجة ليها علاقة بشُغلك مثلًا والّا هدف إن أنت تتجوِّز؟ يعني حاجة ليها علاقة بشُغلك والّا بحياتك الشخصية والّا الدراسية؟ بعدين نبدأ نشوف أصلًا آآ الهدف دوّة، المشكلة بقى إن إحنا مش حاطّين له طريق أو مش حاطّين له خطوات واضحة، فإيه هو هدفك أصلًا؟
بُص، هي بصراحة كل حاجة مرتبطة ببعض، يعني أنا عايز إن أنا أوصل ل لمرحلة معيّنة مثلًا من الاستقرار المادّي تمام، علشان ده يساعدني إن أنا أتجوِّز و وأبقى بقى كمان مستقر آآ في حياتي ال العاطفية والزوجية يعني تمام، فأنا حاطط لنَفْسي target معيّن لمّا أوصل له ده أبدأ أفكّر بيه بقى أ أفكّر بعديه في فكرة الجواز تمام، آآ بس الtarget ده أنا حاسس إن أنا مصعَّب الدنيا على نَفْسي زيادة عن اللزوم يعني، أنا عايز أجيب شَقْة وعايز أجيب عربية وعايز أفرش شَقِّتي كاملة وعايز غير ده يبقى معايا فلوس كمان مأمِّن بيها نَفْسي. فعشان أبدأ أصلًا أفكّر في فكرة الجواز مع إن ناس كتيرة حواليّا بتحاول تقنعني إن ده غلط لأ، الموضوع ما بيتاخدش كده، ده واحدة، واحدة أنت لسّه بتبتدي حياتك، ما فيش مانع إن أنت تدوّر على شريكة من دلوقتي وتخُش فترة خطوبة و وتبقى شغّال في الموضوع برضه على مهلك وبالراحة وهي تساعدك في ال في التجهيزات أن أنت ما تعملش كل حاجة، عارف آآ الموضوع ده ده ده دايمًا الناس بتقوله لي برضه، بس أنا م مش مقتنع بيه، أنا عايز برضه ال أحقّق اللي في دماغي وأحقّق هدفي ده و وفي نَفْس الوقت بقى كمان إيه، آآ أبقى ماشي في الطريق الموازي بتاع المجال العملي بتاعي، إن أنا بأسِّس شركتي وباعمل business خاص بيّا، وبيبقى ليّا بقى أشغّله وأبدأ بقى كمان أديره وحاجات شَبه كده كتير، بس برضه ام باجري على الفاضي ومش حاسس إن أنا لا عارف أوصل لده ولا طايل ده.
كويس. حلو. إمم. حاسس بإنجاز واضح أو مش حاسس بإنجاز ملموس، وعلى فكرة كويس أوي كمان إنّك آآ ب بتسعى لل زي ما بيقولوا إيه، ل للأمان المالي، عشان فعلًا لازم قبل ما تاخُد خطوة لازم تبقى جاهز مادّيًا كويس جدًا، بحيث إنّك تبقى عارف بقى هتعمل إيه، هاشتري الشَقّة، هاتجوِّز في المكان الفُلاني، هاعيش بالطريقة الفُلانية، فده شيء كويس جدًا طبعًا. بس خلّيني أعرف أنت ليه مكتر على نَفْسك الأهداف كده؟ يعني أنت ليه حاطط ليه ليه لازم أتجوِّز، آآ محتاج أجيب شَقّة، آآ محتاج أشتغل و و و وأهتم بم بمجالي المهني وأهتم ليه مكتّر على نَفْسك الأهداف ومش حاطط هدف مثلًا واضح وصريح، تبدأ تاخُد له خطوات معيّنة زي مثلًا إيه، أنا مثلًا الأول محتاج آآ إن أنا أكون م مرتاح مادّيًا، فمحتاج أهتم بأموري المهنية، فمحتاج إن أنا أتعلِّم كذا وكذا وكذا عشان أتطوّر في الشُغل، فده مثلًا هدف بالنسبة لك، أنت ليه ما ف ما بدأتش تاخُد خطوات اتجاهه؟ ليه مخلّي دايمًا الموضوع كبير أوي بحيث إن أنت ما تحسّش بالخطوات البسيطة، ليه ما بسّطش الأمور شوية؟